जी, बिल्कुल देखिए, मैं कहना चाहूँगा डिजिटल ब्रेक तो मेरे जीवन में इतना आवश्यक हो गया है कि मैं आपको बताऊँ जब मैंने अभी पहले की ज़िक्र करा था जहाँ पर मैं संतुलन नहीं बना पा रहा था, तो उस दौरान की जो समस्या है वो एक समस्या ये भी थी कि उम, देखिए मेरे पास मैं कहूँगा काम इतना ज़्यादा नहीं था उस दौरान। लेकिन कहीं न कहीं जो होता है ना कि जैसे ही मुझे फ्री होता था मैं काम से, तो मैं अपना समय जो है ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बिताने लगता था। तो कहीं न कहीं देखिए उसमें जी और वहाँ पर देखिए जैसे मैं किसी भी एप्लीकेशन को खोलता जैसे कि व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम, तो वहाँ पर देखिए रील्स स्क्रॉल करते-करते मुझे पता ही नहीं लगता था कि कब मेरा 1 घंटा नू ही बीत गया। तो ऐसे में मेरा समय काफ़ी ज़्यादा व्यर्थ हो रहा था तो मुझे लगा कि वहाँ से भी मुझे नई चीज़ सीखी कि डिजिटल ब्रेक हमारे जीवन में काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। क्योंकि देखिए अगर हम कोई भी चीज़ मैं कहूँगा अ, एक च कहावत भी है कि अति तो हर चीज़ की बुरी होती है तो अग हम निरंतरता के साथ कोई चीज़ बहुत ज़्यादा चलाएँगे तो वो कहीं न कहीं हमारे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डालेगी और खासकर के देखिए जो डिजिटल चीज़ें हैं, तो उनसे तो मैं कहूँगा कि कहीं न कहीं हमें ब्रेक अवश्य ही लेना चाहिए और अगर देखिए काम से संबंधित तो इस्तेमाल हर व्यक्ति करता है वो तो देखिए बिल्कुल आवश्यक है क्योंकि आज का समय ऐसा है कि मोबाइल के बिना तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जी।
हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। <chuckles> अच्छा वो हाँ, बहुत आम चीज़ है, हाँ। बिल्कुल। समय का हाँ, एकदम, एकदम, एकदम। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है, तो अब ये भी बता दीजिए कि ओवर वर्क ना हो व्यक्ति ओवर बर्डन ना हो, बर्नआउट ना हो, तो ऐसे में किस तरीके से काम को निर्धारित किया जाए या फिर संतुलित किया जाए आपके हिसाब से?